Ah não, slide? Isso aí era, como tecnologia de ponta, na minha época, slide. Esquece. Então eu
No escuro. <laughs> Dormia a aula toda. <chuckles>
Ah, eu eu teria adorado, eu teria adorado uma aula de ma eu bom, com slide, aí aí com certeza eu estaria dormindo, exatamente eu e deixa eu apagar a <chuckles> luz lá, eu estava dormindo, aí não tem jeito.
Certeza. <chuckles> Boa.
Aí o que aconteceu, eh, eu lembro eu lembro até agora, né, o o o diretor
Sim.
chamou a minha, eh, acho que no na me na me chegando as férias da metade do ano
Do 1º ano.
é, o diretor chamou meus pais porque pra para o meu azar, era a mesma escola que eu tinha feito a a 7ª, 8ª série.
Sim.
Ele eles tinham, eh eh, de m de mã eh, <clears throat> eles tinham 2 escola, u uma para o primário e outra para o secundário. Então
Ah, tá.
o diretor se tomou ao trabalho olha, que a o que ousadia d ele viu que a minhas notas estavam caindo muito em relação à 7ª, 8ª série, e um cara em vez de cuidar da própria é.
Uhum. Ele percebeu que você era um bom aluno, e do nada, desgringolou o negócio.
Exatamente. É, em em em vez do diretor cuidar da própria vida, ele ele fez o filho dele e chamou meus pais, você vê, cara, né, "cuida da própria vida meu amigo, que que você tá xeretando, ligando para os meus pais aí, eu hein".
<laughs> Foi te denunciar. <laughs>
Aí ele e ele também, lógico, o cara é profissional, né, brinc ele notou
Foi, sim, sim, ele foi querer te ajudar.